Allora, uhm, guarda, in realtà, in quei periodi io comunque cercavo di farmi sentire, per esempio con questa mia amica ci scrivevamo ogni 2, 3 giorni, anche per un messaggio al giorno, però rimanevamo in contatto. Poi ovviamente io quando parliamo, video chiamiamo video chiamo i miei amici, spiego sempre la situazione, cioè, ehm, secondo me renderli partecipi è un mon buon modo sia per farci sentire più vicini, uhm, ma sia per fargli capire che se sto vivendo un momento difficile e non sono reperibile quanto vorrei, non è perché non voglio parlare con loro. Un po' sicuramente è il carattere, perché io tendo magari a chiudermi un po' a riccio e mhmm, e un po' perché, appunto, cioè, non non ho tempo; oppure arrivo a casa, sono distrutta, insomma varie cose. Però li rendo sempre partecipi, quello quello sì.
Sì. Certo. Sì. Certo. Sì. Okay. Sì. Okay, quindi diciamo che c'è una sorta di di chiarimento di base, insomma, con tutti in modo che nessuno si senta, ehm, di di di essere magari di sentirsi escluso in certi periodi o di sentirsi, ehm, tra virgolette "abbandonato".
Assolutamente sì, guarda, c'è stato un periodo, uhm, durante e il dopo il lockdown in cui io, mhmm, ho avuto una diagnosi importante che mi portava tra le tante cose a n non voler proprio parlare con nessuno al di fuori di mio marito, cioè non avevo le forze, ma neanche mentalmente e io ho mandato un messaggio a questi miei amici dicendo, appunto: "Guardate, io non è che non ho voglia di parla cioè non ho voglia di parlare, nel senso, non riesco". Sì, sì, sì, sì, perché comunque, ehm, ripeto, magari non dicendoglielo, loro avrebbero potuto pensare che non ho voglia di parlare, che non c'è qualcosa sotto e, invece, semplicemente è un periodo un po' così. E poi loro mi sono stati ovviamente accanto, ma, mhmm, onestamente me lo aspettavo perché l'hanno sempre fatto, quindi
Sì. Okay. Okay. Certo, un chiarimento, diciamo, sì, sì, sì. Che Certo. Okay, <snorts> certo, ma ma, ecco, quindi mi sembra di capire che sono comunque amicizie che ti porti dietro da da da anni, insomma, di di di proprio di vecchia data.
Sì, sì, sì, sì dai tempi del liceo.
Ah, quindi proprio e questa, ehm, ecco, come come vi siete stati vicini? Mi viene da da da da chiederti, ehm, in momenti particolari, magari, ehm, di di a a parte questi qua che mi dicevi adesso un po' più duri, un po' più, ehm, tristi magari, pesanti, e in momenti magari di di di gioie, di festa, di qualche evento particolare, vi capita di di condividere qualcosa anche, ehm, in quel in quel fi in quei frangenti, ecco, anche da lontano magari?
Mh-mh.